Eh, Kak Kak, Kakak pernah gak sih waktu ada pesta gitu ya Kak ya atau ada acara tertentu Kakak bikin menu tuh bendung masakan, yang mana menunya itu sederhana tapi dengan sederhana itu tetep berkesan Kak Kakak ada gak cerita kayak gitu mungkin boleh cerita, Kak?
Mhm. Mhm. Ada banget ada banget jadi, eee, memang, eee, tempat rumahku ini, cukup menjadi sering jadi markas gitu ya gitu, <laughs> markas pertemanan ya bukan markas yang aneh-aneh jadi, eee, basecamp ya betul kayak basecamp gitu jadi, emang sering banget dulu itu kita jadiin tempat kalau ada ngadain pesta kecil-kecilan bareng teman-teman gitu atau memang, biasanya sih ibuku pakai buat arisan atau kumpul keluarga gitu sih, nah mungkin yang pengalaman aku dulu nih ya Kak gitu gimana sih caranya nih gitu, nah mungkin yang pertama itu kita, eee, waktu itu aku pengen tahu dulu nih temanya waktu itu apa aku sama temen-temen itu gitu dan, eee, waktu itu memang lagi hype banget atau memang lagi banyak banget itu, eee, apa makanan yang buat apa yakiniku yakiniku yang bakar-bakaran gitu kan, nah terus kayak, eee, akhirnya kan kalau kayak gitu kan kita harus kalau mau makan yakiniku gitu kan mahal ya Kak kalau ke rumah-rumah ke rumah ke restoran gitu kan All You Can Eat betul kayak akhirnya tuh aku sama temen-temen tuh malah yuk kita bikin sendiri nah itu yang kayak bener-bener bikin berkesan dan, eee, sebenarnya kalau kita hitung-hitung makanannya itu bareng teman-temanku itu itu tuh ternyata buat ber, 16 orang atau ber 13 orang itu tuh kita cuman ngeluarin modal Rp300.000 Rp400.000 atau Rp500.000 ribu kita udah kenyang banget waktu itu yang kayak.
Mmm, gimana tuh, Kak? Mhm. <laughs> Markas apa itu Kak? <laughs> Oke oke iya ya basecamp gitu ya? <chuckles> Mhm. Oke iya iya iya. Mhm, boleh boleh. Mhm. Iya. Oh ya, mhm mhm. Iya, betul ke rumah restoran gitu ya, mhm, mhm. Mmm, m Iya. Mhm. Banyak banget ya? mhm. Itu secara total Kak? Wah murah banget ya iya iya iya.
Iya iya bener. <laughs> Eee, sampai kayak kita bilangnya tuh kekenyangan semua kayak aduh bang bungkus aja bungkus aja gitu jadi, eee, waktu resep-resep yakinikunya pun kayak, ya aku bilang ini sih bisa dibuat sama ibu-ibu atau orang tua juga gitu sih betul.
<laughs> Mhm. Iya orang-orang rumah gitu ya, mhm. Wah iya iya berarti dari awal itu idenya adalah karena memang saat itu kebetulan emang lagi hype atau mungkin lagi trend gitu ya Kak ya soal <tsk> apa yang nge-grill-menge-grill gitu ya <chuckles> soal yakiniku tadi nah itu awalnya yang mencetus yang mencetuskan idenya itu siapa Kak? Kakak kah? Atau teman-teman Kakak? Atau ya kebetulan waktu itu memang lagi diskusi ataupun ngobrol dan, tercetuskanlah ide tersebut.
Betul. <laughs>